Hayatında başarısızlıktan öğrendiğin en büyük ders nedir?
Hımm. Hayatımda başarısızlıktan öğrendiğim en büyük ders ne olursa olsun denemeye devam etmek. Çünkü biz ne kadar, emm, istesek de istemesek de başarısızlık bizim hayatımızın her zaman büyük bir parçası olacak ve biz bu başarısızlıklara göğüs germeyi, onlarla barışık olmayı ve onlara rağmen ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bize en çok şeyi öğreten şey, aslında o başarısızlıklardır. Oradan öğrendiklerimiz sayesinde biz başarıya gideriz.
A! Güzel. Hı hı. Değil mi? Evet, çok doğru aslında, eee, ne kadar başarıyı hedefleyen bir, eee, insan psikolojisi olsa da başarısızlığın da onun kadar doğal olduğunu kabul etmek belki de, eee, kendini yolda tutmak için en önemli konulardan birisi. Sen de bu noktada oldukça bilinçli bir taraftan söylüyorsun. Peki, eee, bunu bu cümleleri kurmanı sağlayan ya da buna sebep olan yaşadığın başarısızlıklardan bahsetmek ister misin?
Evet. Hı hı. Hımm. Hangi birinden bahsedeyim ki? O kadar çok var ki. Yani, gerçekten <chuckles> ama, emm, 1 tane başarısızlığımdan bahsedeyim. Emm, ben okuldan daha yeni mezun olmuştum. Lisans hayatımdan daha yeni mezun olmuştum.
Hı hı. Tabii. Hı hı.
Emm, ya, birçok iş görüşmesine gittim. Hepsinde de kendimin en iyisi olduğunu düşünüyordum, yani, çünkü lisans hayatım boyunca kendime o kadar çok yatırım yapmıştım ki hep, yani, en en iyilerinden bir tanesi olduğumu düşünüyo Her zaman en iyisi olmasam bile en iyi 2’nci, 3'üncü Tabii ki de. Hep hep öyle olduğumu düşünüyordum ve o şekilde, aslında, mülakatlara giriyordum. O şekilde, kendimi göstermeye çalışıyordum. Hatta bazen de geri dönüş olarak da gerçekten iyi olduğumu söylüyorlardı. Eee, işte, en güçlü aday sensin, şu, bu, falan diyorlardı ama hiçbir zaman seçilemedim. <chuckles> Hep benim yerime başkaları seçildi. Ben de bunu her zaman bir başarısızlık olarak gördüm, o dönemlerde.
Hıı. Öz güven olarak ama Evet. Hep çok iyiydin. Ha ha. Tamam. Hıı. Hımm. Anladım. Eee, aslında, evet, yani, bu, uuu, ret alma, kabul edilmeme kısmı insanın o anlamda ne kadar öz güveni yüksek olsa da belki çok istediği bir pozisyonsa, eee, üzülmesine ya da "ego" dediğimiz ve her insanda var olan duygunun kırılmasına da sebep olabiliyor. Peki, o hayal kırıklığını ya da en iyisi olduğunu düşünürken kabul edilmeme duygusuyla nasıl baş ettin?
Evet. Tabii, tabii. Tabii ki de. Ya, çok zordu çünkü şöyle düşünelim, ya, bir işte en iyi olduğumuzu falan düşünüyoruz ya da, işte, en iyi aday olduğumu düşünüyoruz. Çünkü, hani, diyoruz ki, hani, bu işe beni alırlarsa en do ya yapacakları en doğru şey bu olur. Çünkü ben nasıl biri olduğumu biliyorum. En iyi adam benim, en iyi seçenek benim. Yani, e en iyisini de ben hak ediyorum falan diyorsun. Sonra geliyor. İşte, kendinizden daha düşük gördüğünüz birisini o pozisyonda sizin yerinize seçildiğini görünce, eee, tabii, motivasyon kırılıyor. Ba bazen, işte, karşıyı suçlamalar başlıyor. Emm, ama mesela orada insan kendindeki problemlere, eee, odaklanamıyor. Mesela, şöyle söyleyeyim, her ne kadar ben de kendimi çok mükemmel olarak görsem de zaman zaman tabii ki de değildim ve eksikliklerim vardı. Onları gidermem gerekiyordu. Eee, yani, şimdi ben karşımdaki insanın eksikliği olarak görsem bunu, beni seçmemek onun kaybı diye düşünsem sürekli ben hiçbir zaman kendimi geliştiremem geliştiremediğim sürece de ne kadar denersem deneyeyim hep aynı sonucu alırım. O iş görüşmelerinde olur, başka, işte, dersleri şunda, bunda olur.
Hı hı. Evet. Değil mi? Hıı. Evet. Hıı. Çok doğru. Evet. Kendini geliştirmeni de biraz engelliyor olabilir. Eee, peki hı değil mi? Peki, ilk ret, eee, aldığın zamanlarda bu bilince geldin mi yoksa bu biraz zamanla mı dönüştü? Çünkü bazen ego değil mi? Ego aslında çok da bazı şeyleri kabul edip, eee, bir "Ya, şapkamı önüme koyayım, acaba nerede yanlış yapıyorum?" dedirtmeyebiliyor hemen. O yüzden soruyorum bunu.
Biraz tamamen engelliyor. Zamanla, zamanla. Evet. Hı hı. Evet, ya, ego bazen iyi bir şey olabiliyor. Yani, gerçekten bazen, hani, kendine, eee, gerçekten, hani, o olmasından fazla güvenmen gerekebiliyor bazı durumlarda. Çünkü, eee, bazen insan kendisini ya, aynadan gördüğü gibi göremiyor, yani, dışarıdan biz daha iyi görünebiliyoruz. Mesela bir iş içerisinde söyleyelim. Hani, kendimizi şöyle görüyoruz, ya, yeterli yapabilirim, işte, gibi görüyoruz ya da, işte, bir sınav, ya, hazırlandım bakalım, belki yaparım diyoruz ama biraz da bu egonun, eee, yardımıyla, emm, olduğumuzdan daha iyi görüyoruz kendimizi. O an öyle zannediyoruz ama gerçekten aslında olduğumuzdan da daha iyi durumdaymışız. Yani, kendimizi aslında küçük görüyormuşuz durumunda olabiliyor ama tabii, yani, ego genelde bizim bu tür, işte, emm, nasıl söylesem, eksikliklerimizi görmemizde çok büyük eksiklik yaratıyor. Yani, engelliyor bizi. Çünkü kendimizi neredeyse her zaman mükemmel görüyormuşuz gibi algılıyoruz egomuz sayesinde. Eee, işte, bunun, eee, aslında biraz, hani, gölgesine düşmemek lazım. Yani, öyle olursa çünkü kendimizi geliştiremiyoruz.
Hıı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Evet. Hı hı. Evet, çok doğru. Evet, aslında egoyu bu denli konuşabilmek ve aslında iyi ve kötü yanlarını, eee, konuşup, ııı, nasıl geliştirebileceğine dair, eee, yönlendirme i noktasında elinin altında tutabilmek de bir bilinç düzeyi. Sen aslında, eee, belki bu retlerle, belki, iii, çok yaklaştığı anda elinden kaçan fırsatlarla bunun çok farkına varmışsın öyle görünüyor. Eee, peki. <giggles> Evet. Bu iş konusunda, eee, böyle olmuş belki ama normal hayatta da yaşadığın başarısızlıklara aynı bakış açısıyla bakabiliyor musun? Bazen bu, eee, farklı konularda da olabilir iş dışında da.
Hı hı, evet. Tabii acı bir yolculuktu. <giggles> Hı hı. Hı hı. Yani, mesela buna örnek olarak neyi verebilirim? İlişkimi verebilirim, eski ilişkimi. Yani, o da bir başarısızlık. Sonuçta, ha, eğer hâlâ ilişkide değilsem <chuckles> sonuç olarak başarısız olmuşuz ve bitmek zorunda kalmış demektir. Yani, eee, tabii onda da oldu. Yani, insanların normal gündelik hayatlarında da başarısızlıklar yaşadığı oluyor tabii. İlla, yani, iş, ders falan olmasına gerek yok. Yani, eee, ilişkiler de, hani, insan ilişkileri, illa sevgililik olmasına da gerek yok. Arkadaşlık ilişkileri de aslında bir, eee, başarısızlık yaratabilir insanların hayatında.
Hıı. Evet. Muhakkak. Olabilir. Evet, çok doğru. Eee, peki b böyle b bu hayattaki kavramlar, ııı, değerler bazen bazı insanlar için, eee, sadece başarı-başarısızlık, olur-olmaz, var-yok, siyah beyaz gibi sadece 2 düzlemde değerlendirilebiliyor. Bazı insanlar için, eee, siyah beyaz var ama gri olmayabiliyor. Sen peki bu noktada, yani, iii, hayatında elde ettiğin şeyleri, yaşadığın anları, bulunduğun ortamları genelde başarı ve başarısızlık olarak değerlendiren biri misin yoksa, eee, o an yaşadığın şey, eee, gerçekten seni belli bir duygu noktasına getirirse mi başarısızlık olarak yorumluyorsun?
Hı hı. Evet. Hımm. Hımm. Benim için başarısızlık aslında vazgeçmektir. Yani, eskiden ben de aslında şöyle bakıyordum. Ya bir bir işe giriştim. Yaptım ya da yapamadım. Yani, siyah ya da beyaz. Oldu ya da olmadı ama sonradan, hani, eee, biraz da yaşadıkça öğreniyor ki insan, tam olarak hayat öyle değil yani. Çünkü, eee, "başarısızlık" dediğimiz şey bir işin olmasıyla ya da olmamasıyla ölçülemiyor. Çünkü o iş o an olmadı. Belki daha iyi bir iş için olmadı. Belki o an o şekildeki formumuzdayken bunu becerebilecek hâlde değildik ya da becersek bile, eee, i ileriki düzeylerinin altından kalkamayacaktık ve daha büyük moral düşüklükleri, eee, ya da üzüntüler yaşayacaktık. Bu yüzden olmadı. Aslında daha, yani, hazırlıklı olmamız gerektiği için olmadı. Yani, eee, hayattaki gri alanları görmek gerekiyor. Yani, başarısızlık dediğim şey o yüzden başta da söyledim. Ya başarısızlık dediğim şey aslında yapmak istediğim bir şeyden tamamen vazgeçtiysem başarısızlıktır. Onu başaramadıysam değildir.
Hıı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hıı. Olabilir, hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet, aslında bu çok doğru, çok bilinçli bir yerden bir yorum aslında. Eee, bu biraz sende, eee, aslında zamanla belki oturdu, belki deneyimler, eee, i hem sosyal hayatta, hem özel ilişkinde belki hem iş hayatında... Hepsinin karması şeklinde bir bilinç düzeyde oturmuş olabilir ki zamanla da kazanılabiliyor ama diğer taraftan da bazen, eee, öyle, eee, tutkuyla istediğin, eee, bunun için savaştığın, çok uğraştığın belki yıllarını verdiğin konular olmadığında da, eee, başaramadığında da tabii bir yerde bir üzüntüyle birlikte biraz kendine kızmak da gelebiliyor. Sen o konularda nasıldın? Yani, kendine şefkatli biri miydin önceden? Nasıl bir noktaya dönüştü? Yani, öncesi ve sonrası seneler içerisinde kendine olan yaklaşımını nasıl değerlendirirsin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Anladım. Ya, ben başlarda, yani, bundan daha önceki senelerde kendime gerçekten çok acımasız davranıyordum. Yani, "Bir işi nasıl beceremezsin!" diye kendime çok kez kızdığım oldu. Hâlbuki aslında becerememek de, onu yapamamak da bu, yani, büyümenin, öğrenmenin bir parçası. Yani, çok güzel bir örnek var aslında, yani, Edison, eee, ampulü icat ederken çat diye tek seferde ya da 2'nci 3'üncü denemesinde bulmadı. Belki de 900 kere, 1000 kere, eee, yanlış, eee, bileşenleri kullandı, başarısız oldu ama hep kendine şunu söylemiş: “Başarısız olmadım, denediğim bu bileşenin de olmadığını öğrendim.” diyerek, kendini aslında bir, ımm, pozitifliğe itmiş. Aslında benim de öğrendiğim şey bu, yani, pozitif olmamız gerekiyor. Bir şey olmadı, evet. Niye olmadı? Çünkü o anki formumla bunu becerebilecek hâlde değildim. Demek ki daha iyi olmam gerekiyormuş. O zaman daha iyi olmaya çalışmam lazım. Bu şekilde ilerlemeye çalıştım. Tabii, hiç kolay olmadı. Yani, dediğim gibi, öncelerde kendime çok fazla, işte, kızıyordum, çok fazla, işte, emm, nasıl beceremezsin bunu diye kendimi yaftaladığım çok fazla oluyordu. Yani, olduğumdan daha kötü görüyordum kendimi ve bu beni gerçekten çok aşağı çekiyordu, ya, moralimi ama, işte, zamanla bunun bana ne kadar zarar verdiğini gördükçe bunu değiştirmek istedim ve, emm, yani, biraz başardım diyebilirim. Yani, bugünlerde en azından sürekli öyle kendi moralimi düşürmüyorum.
Hıı. Evet. Değil mi? Öyle ya. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, aslında, eee, belki de biraz kabullenmekle, o durumun analizini yapmakla, biraz yüzleşmekle, eee, "Hangi duygudayım?" demekle, bazen de çok zorlasan da olmadığını anlayıp yola devam etmekle, eee, bu yolculuk sanki biraz dönüşüyor gibi görünüyor. Eee, peki, genel olarak, ııı, ve başarı, başarısızlık Ya da başarısızlığı konuşmuşken, oradan yola devam edelim: E, bu duyguları genelde kendi başına mı yaşamayı tercih eden birisin, yoksa paylaşır mısın? Yani, fikir alır mısın ya da duygularını anlatma ihtiyacı duyar mısın, anlatır mısın? Eğer paylaşmayı seviyorsan kimlerle yaparsın bunu?
Evet, evet. Aynen öyle. Hıı. Hı hı. E, yani, ımm, ııı, eskiden daha az paylaşırdım. Yani, her konumu kendi kendime çözmem gerektiğini düşünürdüm ama bazen, ııı, o kadar fazla kendimle baş başa kalırdım ki sorunun, sorunu çözmeye odaklanmaktan daha çok sorunun kendisine odaklanırdım ve bir de fark ederdim ki aslında sorunun kendisi benim bu düşüncelerimmiş. Yani, kendim sorun olmuşum, bunu fark ederdim ama, eee, zamanla bunu da değiştirmeye çalıştım. Biraz etrafımda sevdiğim insanlar, arkadaşlarım, dostlarım, ailem olsun, onlarla, eee, bu dertlerimi paylaşmaya çalıştım. Hâlâ da çalışıyorum, eskiye göre daha iyi durumdayım, bunları becerebilme konusunda. Çünkü şunu öğrendim ki, yani, bir insan, emm, dertlerini anlatmadan gerçekten derman bulamıyor. Ya, çünkü bazen 3'üncü bir göze ihtiyaç var. Yani, dışarıdan, ya, şöyle anlatayım, bir labirente kuş bakışı bakmakla içinden bakmak gibi. Biz içindeyiz o an, o durumda, o o labirentin içindeyim ben ama bana dışarıdan bir göz gerekiyor. O çıkışı bana gösterebilecek bir 3'üncü bir göz lazım, bir kuş bakışı lazım. İşte, ben dostlarıma, aileme, arkadaşlarıma bunları anlattığım zaman onlar bana bu labirentten çıkabileceğimi, eee, ve beni çıkartabilecek o 3'üncü göz olabiliyorlar. Yani
Hı hı. Anladım. Hıı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, hı, aslında çok bilinçli bir, evet, çok bilinçli bir bakış açısı. Bu 3'üncü göz kavramı aslında, eee, psikolojide de çok yer alan bir şey ve sen kendinde bunu fark etmiş olman ve bir yerde de bunu belki aynalama gibi de kullanıyor olman da önemli olabilir. Sen, eee, 3'üncü gözü, eee, sana senin durumunu yorumlayan ya da fikir veren ya da yol gösterici birilerinden, eee, almakla, senin durumunu gerçekten şeffaf bir şekilde sana söyleyen kişiler arasında da bir bağ var mı? Yani, paylaştığın kişilerden bekliyor musun? Yani, "Ben neyi yanlış yaptım? Eee, bana, eee, hangi konuda daha iyi yapabilecek bir şey öğretirsiniz, anlatırsınız?" gibi bir yerden mi? Yoksa sadece o an canın sıkıldı, "Ya, beni dinleyen birileri var." gibi bir yerden paylaşım mı? Bunun, eee, farkı nasıl sende?
bunu öğrendim. Hı hı. Hıı. Hı. Anladım, anladım. Ya Ya, aslında tamamen, hani, konuya, göre ve o an konuştuğum kişiye göre değişiyor. Yani, <clears throat> nasıl söylesem, eee, o an bana bir çıkış yolu gösterebilecek bir kişiyse, o konuda bilinçli olduğunu düşündüğüm, bilgisinin, deneyiminin olduğunu düşündüğüm biriyse tabii ki de onun yönlendirmelerini isterim. Eee, onun fikrini sorarım ve eğer kendime de, yani, tekrardan düşünürüm, en son, yani, herkese sorarım, en son kararı kendim veririm. Eee, onu da düşündükten sonra eğer mantıklı geliyorsa
Anladım. Hı hı. Evet. Hıı.
onun dediğini uygularım ve bakarım haklı mıydı diye. Büyük ihtimal haklı çıkar, yani, çünkü, ııı, dışarıdan baktığı için ama, eee, diğer taraftaysa, yani, eğer, emm, hani, derdime derman olacak birini aramaktan daha çok, o an, işte, sadece konuşmak istiyorum, derdimi anlatmak istiyorum, sadece biri beni dinlesin istiyorsam onu da yapıyorum. Yani, illa, hani, eee, derdimi anlatırken birinin bana yol göstermesine gerek yok. Yani, bunun tam tersi de öyle. Ben de arkadaşlarıma o şekilde yaklaşıyorum. Ya, illa benim onlara bir şey göstermeme gerek yok ki. Iıı, sadece bana gelip dertlerini anlatabilirler. Ben de sadece dinlerim. Eee, o konu orada kapanır, gider.
Evet, aslın hıı. Hı hı. Tabii. Tabii, çok doğru. Hıı. Evet, doğru. Hıı, tabii. Aslında, konuya ilk başladığın yerde, eee, kendine yaptığın yatırımla birlikte belki, eee, başarısızlığı kabul edemeyen bir kişinin zaman içerisinde, ya ve aldığı hayırlarla, eee, dönüşümünü dinledim. Gerçekten, eee, büyük bir dönüşüm olmuş. Çok keyifli bir sohbet oldu, çok teşekkür ediyorum.
Evet. <chuckles> Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir sohbet oldu.
Yeniden görüşmek üzere.
Görüşürüz.